Oo, pero ayoko nung ano, eh, parang minsan, eh, wala akong ginagawa kapag weekend, kapag linggo lang na o kapag linggo lang kapag hapon na, ayan ayoko ng may gawin kasi para kab kinabukasan, eh, pahinga nung gano'n.
Hmm. Hmm, so na bo-bored ka? Mm, hmm. Oo, tama. Ako naman balanse lang, kasi bukod sa pahinga siyempre, ah, kailangan ko pa rin kumilos kahit papaano kagaya ng sabi mo maglala maglilinis ah, a araw din ng laba, laundry day, 'yun. Oo, laba day, ah, 'yun linis, linis general cleaning ng ng kwarto ganyan. Tapos 'pag tapos siyempre puwede na magpahinga, puwede na mag-Netflix, puwede nang manood sa YouTube, so balanse lang, 'yun, 'yun lang naman madalas ginagawa.
Oo. Mm. Mm, tama. Oo. Tama araw din laba mo. Tama, aha. Oo. Mm. Tama. Oo, hindi kagaya kasi ng Kasi, hindi kasi kagaya ng ano, eh, kapag ika'y naka-focus sa iyong trabaho di ba, trabaho tata trabaho talaga kumbaga buong araw mo gagawin 'yon na 8 oras gano'n. Kumbaga ang pahinga mo lang, eh, break mo at saka pag-uwi mo kapag nakauwi ka na sa iyong ah, tahanan di ba, gano'n. Ikaw ba, paano ka na mag ah, relax naman kapag off mo?
Mm. Mm. Mm. Tama, mm. Pag-relax, ah, kumbaga ayan 'yung talagang Netflix time ko, 'yan 'yung isa talaga sa paborito kong gawain kapag day off, kasi siyempre sayang din naman 'yung subscription kapag hindi mo gagamitin di ba? Kasi binabayaran oo. Hindi mo na nagagamit? Hmm, gamitin mo sayang 'yung bayad.
Mm. Netflix time mo, oo. Manood ng mga series. Oo, <chuckles> 'yun na nga, nanghihinayang din 'yung sa akin eh, kasi 'di na ako nakakanood eh, oo, kaya pero kaya nga sabi ko pero, ah, kapag may oras 'yun do'n ako na pero mga inaantay lang naman akong palabas, eh, kaya gano'n kapag napanood ko na minsan 'yan.
Ah, okey. Ako naman, bukod sa panonood ay nilalaro ko 'yung mga aso ko kasi pagka may pasok hindi ko sila masyadong nilalaro, ang nag-aasikaso sa kanila 'yung kapatid ko, so kapagka weekends ayan meron kaming bonding moment na maglaro kami. Tatlo kasi 'yung alaga kong aso so kasama sila sa pagpapa-relax sa akin tuwing day off ko, 'yan.
Mm. Ah. Oh. Tama. Oo. Ah, saya naman parang bonding niyo na rin.

Hmm, ka ikaw ba nakaranas ka ba ng gano'n?
Ah, hindi, eh. Parang kapa hindi man nakaranas ng parang hindi perfect, siguro lang ano, parang, ah, hindi kung kung hindi ko nasunod yung plano ko dun para sa araw na 'yon.
Hmm. Mm, ako naman siguro hi wala naman din yung ganiyan na pakiramdam yung parang hindi perfect, siguro ang pakiramdam ay more on parang bitin.
Gano'n lang. Nawala na. Bitin, oo.
Parang bitin, oo. Kasi pagkatapos ng Sabado, Linggo na tapos Linggo, Monday na naman. So, 'yon lang naman siguro parang ang bilis lumipas nung weekend. Eh, di ba ang dami mo rin ginawa ng weekend. So, parang hindi ka rin talaga naka nasulit yung pahinga.
Kula ng ka sa Lunes na naman. Oo. Pahinga, pahinga mo. Oo nga, ano? Pero parang hin lo minsan nga sabi ko, "Ah, hindi pa ba ako nasasanay ganito na naman yung mga araw-araw na ano, di ba, weekend na naman tapos ganito," sabihin ko na naman sa Linggo, "Ah, Lunes na naman," gano'n. Sabi ko oh gi
Mm, gano'n lang naman. Ah, oo. Mm. Kaya nga. Eh, di ba pagdada 'pag Lunes, 'yan yung parang 1 sa mahirap talagang bumangon, gumising. Kasi nagpuyat ka ng Linggo ng gabi.
Hindi lang. Kaya, ah, yun yun ang Lunes din, eh, para talaga sa sobrang busy ng pinakaano mo, kasi unang araw ng Linggo mo, eh. Gano'n ko kasi pa rang nararamdaman. And, ah, yun, yun nga, oo, tra hindi maaga kasi akong naalis, eh, kaya kapag onsite ako maaga ako naalis kaya hindi ko naano yung traffic ng papasok.
Oo, at saka ang traffic. Oo, hmm. Hmm.
Eh, maaga rin naman ako nauwi kaya di ko rin nararamdaman minsan.
Hindi mo rin ramdam, ah, sabagay iba-iba ng schedule. Pero ayun lang. So, ayan, ang dami natin na pag-usapan ngayon, 'no?
Oo, gano'n. Oo. Oo, kaya nga kaya nga bukas weekend na naman eh.
Salamat sa pagbabahagi mo ng weekend mo. Natuwa ako dahil gusto mo yung produktibo kasi hindi lahat ng lalaki gano'n, yung iba gusto yung mag-video games, mag-computer games, mag-basketball, di ba?
Oh. Oo. Ah, oo, mas pahinga, oo. Video games. Oo. Oo, ah, maano rin ako ma-video games, I mean mga ML, mga gano'n. Pero, ah, minsan nat natatamad na rin ako. <chuckles> Kaya mas gusto ko nalang yung mga ibang bagay na gawin, gano'n. Kaya tsaka kapag malinis kasi yung
Mm. Mm. Kaya nga. Paminsan-minsan di ba, mag, ah, sa cellphone magco-computer or magvi-video games.
Oo. Gano'n na nga kapag, ah, talaga o yun nga talaga kapag ubos oras. Yun na yung ginagawa ko kapag gusto kong mag-ubos ng oras, oo. Salamat sa'yo, ah.
Oo, pampalipas oras talaga. Ayan, maraming salamat sa usapan natin. Nag-enjoy naman ako sa usapan natin. Salamat po.
Oo, maraming salamat, ah. Paalam.

Ano 'yan magandang tanong 'yan 'no. Sa totoo lang sobrang masaya ako kapagka magwi-weekend na. Ah, Friday pa nga lang masayang-masaya na ko 'di ba meron tinatawag na TGIF kasi parang kinabukasan hindi mo na kailangan gumising ng maaga. Kasi pagka Monday to Friday talagang sobrang aga kong gumising. So parang pagka papunta na ang weekend, sobrang nakakasarap sa pakiramdam na wala kang alarm na gigising sa'yo 'di ba ta's ang sarap lang matulog tama, na puwede magpuyat kasi wala namang pasok kinabukasan. And sa'kin ang perfect na day off ano lang, ah, nasa bahay lang nagpapahinga relax, relax. Hindi naman ako mahilig, ah, lumabas paminsan lang kapag may magyayaya ang mga kaibigan ko, pero madalas nasa bahay lang ako siyempre kagaya ng sabi mo kanina hindi naman talaga siya parang, ah, rest day kasi may mga gawain pa rin sa bahay 'di ba?
Mm, mm. Ako din. <chuckles> Oo. <chuckles> Tama. Mm. Mm, pareho tayo. Wah. Tapos sabi mo Kapag friday, ah. Oo. Tama. Mm. Oo. Tama. Mm. Mm. Rest day. Oh, pero at least ito, hindi yun yung mga gawain na tungkol sa iyong trabaho kundi yung mga gawain na minsan, eh, gusto mong gawin sa araw ng iyong off 'di ba? 'Yan.
Ang Tama. Tama. Oo tama nakakarelax ka kahit papa'no. Walang iniisip na boss. Sa trabaho.
Oo, hindi kahit ano Oh kasi yung kahit naman yung ano, eh, paglilinis mo ng bahay parang rela ah, nakaka-relax din kung ito'y ano, ah, parang depende naman ito sa tao. Oo kung paano nila yung pag sa pag-relax kasi ganun din ako, eh, kapag, ah minsan stress sa trabaho kasi kapag work from home, stress sa trabaho minsan nagwawalis-walis ako para malib ma mali ano yun? Malibang lang yung sarili gano'n, oo. 'Di ba?
Oo tama. Mm, mm. Malibang. Oo. Ayan, eh, ano ba yung mga bagay na gusto mong gawin kapag wala kang pasok?
Mm. Ah kapag wala naman akong
Ano yung parang day in a life gano'n.
Oo, kapag wala naman akong pasok, ah, madalas kong, ah, ginagawa, eh, talagang, ah, lumabas. Ah, kumbaga lalabas ma, ah, nagpapa-massage ayan kasi parang araw mo sa sarili para i-pamper yung sarili mo, papalinis ng kuko, mga ganun o kaya
Hmm. Wow ang sarap naman n'yan.
ah, kapag, ah, sa bahay, eh, talagang ako'y naglilinis o kaya namamalengke, 'yan. Ayoko ng ano eh
Mm. Mahilig kang maglinis ng bahay?